Mm totoo yan. Mas open parang mas nagiging open yung isip ko malinaw siya, parang ganun. Mm iyon. Pero eto 'no, matanong ko na lang din no ah, sa palagay mo paano nakakatulong yung ano, yung pag-e-exercise or paglalaro ng sports ng meron ka namang kasama? Paano siya nakakapag-improve sa mental health natin?
Mm. Mm. Ah. Dito sa dito sa community namin meron kasing mga nagzu-zumba. <chuckles> Ah.
Ay okey <laughs> sumasali ka ba? <chuckles>
Oo, yung nilabas ko yung anak ko nun para ayun magliwaliw lang ta's nakikisali siya sa zumba. <chuckles>
Mm. Oo. <laughs> Ang cute.
So nakakatuwa, oo sobra. Sobrang nakakatuwa na mag-aano makita yung magzu-zumba yung anak ko. Tapos, um may time naman na ano, kasi ang hirap din kasi maglaro ng ng basketball dito. Kasi, hindi naman ako kagalingan. So yung may time naman na ano na, ah may mga bata naglaro ng volleyball, so sumali naman ako. So nakakatuwa naman na ah, nagalingan naman sila sa'kin. <chuckles> Natu naturuan ko pa sila kung paano mag ah mag-serve, mag ah mag-rally. So ayun so parang mas mas kung kung mabibigyan na rin ng pagkakataon mas sana makalaro ko rin yung mga ibang tao sa sa volleyball. Kasi ibig sabihin nun kahit 'di ba may edad na ako parang kaya ko pa rin sumabay. So yun i i ikaw ba? Parang, ano naman yung ano mo dun parang opinyon mo dun?
Mm. Mm. Ay okey. Oo. Oo. <chuckles> Oo. Mm. Mm. Oo. Oo. Hmm okey. Oo, ako naman sa totoo lang mas preferred kong mag-exercise kasi ng mag-isa. Kasi pagka meron akong kasama, usually ang nangyayari is pagkatapos mag-exercise hindi, pagkatapos mag-exercise ang ending niya sa kainan.
Mm. Mabagal. <laughs>
Ayun, yun yung iniiwasan ko eh. Kasi ang feeling ko mas lalo akong lumalaki kapag or mas lalo akong tumataba yung sa wala sa'kin an bumabalik siya yung fat na nawala bumabalik siya. Kapagka biglang kain lalo parang ganun. Pero kung gagawin ko yun ano siya, hindi para mag-exercise talaga kung may mga kasama ko para lang mag-enjoy. Tsaka para alam mo yun? Para may ano may makaka makakwentuhan habang nag-e-exercise parang ganun. Yes, parang ganun makakatulong din kasi sa ano yun eh, pag-iisip natin, 'di ba?
Mm. Actually oo. Tama. Mm. Oo ka-chismisan. Against sa boss. <chuckles>
<laughs> Ayun pero yun na-enjoy ko ang pag-uusap natin sa ulitin. Paalam.
Salamat. Oo ako din salamat, ingat.

Hello po. Magandang gabi.
Hello. Magandang gabi. Musta po tayo?
Okey lang po ako. Ikaw kamusta?
Eto, ah, medyo, um, patapos na ang oras sa trabaho at, um, um, makikipaghabulan na naman sa chikiting. <chuckles>
Mm. Mm, oh, oo nga, okey. Pero ano 'no, napatawag lang ako meron sana akong gustong itanong din sayo, okey lang ba? Mm.
Hmm. Oh, sige ano 'yan? Sige, ano yung tanong mo?
Oo. Gusto ko lang malaman kung ano sa palagay mo yung mga positibong epekto ng regular na pag-e-exercise sa mental health natin?
Okey. Mm, magandang tanong 'yan, ah, kasi, parang kailangan ko na talagang i-consider yung or ibalik yung paglalakad ko sa umaga tulad ng dati. So tala ah, kasi ngayon talagang pagkagising sa umaga diretso na sa computer, magtatrabaho, eh, dati kasi parang, um, lalabas pa ako ng ng bahay namin para maglakad-lakad, siguro mga 15 minutes 'yon para maliwanagan yung o yung utak ko. Tapos 'pag hinahatid ko naman yung mga anak namin sa school, ayun nakakapaglakad naman pauwi. Tapos nakaka-pagjogging naman. So, talagang feeling ko ang lakas-lakas ko na. <chuckles> Kayo kayo ba, parang ano ba yung nagiging, ah, epekto ng, ah, ehersisyo sa mental health niyo?
Mm. Mm. <chuckles> Oo. Bakit? Mm. Work agad. Oh. Mm. Mm. Oo. Mm. Mm. Oo. Mm. Oh. Hmm. <chuckles>

Ako, sa'kin malaki yung positive effect niya kasi ano, um, yung pag e-exercise kasi kahit anong exercise yan, ah, or sports ganiyan, basta anything na physical na activity. <sniffs> Ano siya parang ni dina-divert niya yung utak mo sa palayo sa cause of stress mo, parang gano'n. So, kung ang cause of stress mo halimbawa ay sa bahay or sa <sniffs> trabaho, 'pag nag-exercise ka, kumbaga ang iisipin lang ng utak mo yung yung exercise na ginagawa mo, yes. Na hindi mo siya, hindi mo iisipin yung trabaho mo or yung ano problema sa bahay, gano'n. Kaya ano siya nakaka una nakaka-clear ng utak talaga. Parang pagkatapos mong kagaya nung sinabi mo pagka kahit walking lang yan or jogging, um, parang pakiramdam mo kahit na halimbawa 15 minutes, 30 minutes lang, parang pagkatapos niya, parang sobrang aliwalas ng pag-iisip mo, ang ano, ang ganda-ganda ng mood mo gano'n, ang sarap sa pakiramdam, ang gaan sa pakiramdam, parang gano'n. Kaya ano, palagay ko talaga lahat ng tao nag-e dapat mag-exercise. <chuckles> Kasi ano siya, parang hindi tayo ano bugnutin. Alam mo 'yon? <giggles> Tinamaan ba?
Mm. Mm. Mm, tama. <chuckles> Ginagawa mo ngayon. Oo. Oo, tama. Mm. Oo. Oo, 'tsaka oo. Naku po, aray. <laughs> Kasi nagiging bugnutin din ako, eh, kasi lalo 'pag kulang sa tulog, gano'n.
<chuckles> Mm, hmm. Ay, totoo, nakaka ano nga yan.
Nala naalala ko lang dati kasi nung, <sniffs> ah, nung medyo single pa ako no'n. So, 'pag 'pag nag, ah, nasa nasa kanto gym ako no'n, yung mga hindi ma sosyal na, na gym.
Mm. Oo. Oo, kanto gym ba tawag sa gano'n, mga local gyms? Oo, okey.
So, um, ah, o kaya bakal gym, oo, bakal gym. So, parang, siyempre magbubuhat ka ng ano, ng mga da ah, ano 'yon? Um, mga dumbbell
Weights? Mm. Oo.
o kaya ano, yung mga squats. <clears throat> So, inisip ko yung problema ko, inisip ko yung yung lugar, yung lagay ko sa sa buhay. Parang <sniffs> pag ito nabuhat mo 'to
Oo. Oo.
mas magaling ka oo parang gano'n. So, wala lang parang na cha challenge yung sarili ko. Katulad ng sabi mo kanina parang na nawawala yung atensyon mo do'n sa problema mo at nalilipat siya do'n sa, ah, kasalukuyan na ginagawa mo. So, na nakakatuwa lang.
Kaya ko lahat. Oo, oh! Mm. Yes. Mm, tama 'yon. Alam mo, ah, nakakarelate ako do'n ah. Kasi mayro'ng pagkakataon na ano, mayro'ng pagkakataon na ganiyan din ang ginagawa ko kapag medyo mahirap yung sitwasyon ko sa trabaho. 'Pag minsan ang iniisip ko 'pag ako naka 5 kilometers na ano, takbo ngayon na hindi ako humihinto, kaya kong gawin lahat sa buhay. Kaya ko lagpasan lahat ng problema ko parang gano'n. Kasi ang hirap parang ang hirap hirap niya do'n sa ano, yung 5 kilometers sa takbo. Hindi hindi ka hihinto, parang ang hirap-hirap niyang gawin nung time na 'yon. So, feeling ko ang lakas-lakas ko pagkatapos.
Oo. Mm, oo, tama, tama. Oo. Kaya Oo. Kala ko.